Sakin maipapayo, siguro ano lang, sabihan ko lang halimbawa 'pag may ano nangyari din 'yan sakin kasi may mga kaibigan din akong ano, nagtatrabaho sila sa ano, yung mga sikat na ka kompanya ngayon ng mga ano, nang-ii-scam sila yung mga tinatawag na POGO sa mga kumpanya. May kaibigan akong ganon, isi pinapayuhan ko lang, parang sinasabihan ko lang na, "Pre siguro ngayon ano, hindi ka pa pe hindi ka pa binabalikan ng mga ginagawa mo pero may balik din kasi sayo 'yan, eh." Kumbaga
Mm. Hmm. Hmm. Mm, na oo, oo. Ay, talaga? Mm. Hmm. Tama. Tama. Tama, tama.
kung ang mga simpleng payo ko sa kanila, "Pre kung kaya mo naman kumita ng ano, ng sakto lang o ng tapat sa ano, malinis na paraan, gawin mo kasi 'wag mong piliin na parang ma oo laki nga ng kinikita mo, eh, nakapanloko ka naman ng tao." Totoo, choice naman ng tao 'yon na niloko sila pero, syempre hindi naman mangyayari 'yun kung sa una palang hindi naman nag nagbalak na lokohin yung tao na yun, 'di ba? Mananahimik lang 'yon syempre kaya lang naman nahulog din yung tao na 'yun dahil sa pamamaraan mo syempre, maraming pamamaraan ngayon ng panloloko na akala mo nahi-hypnotize ka, eh, pero napapadala ka lang pala sa mga sinasabi niya, 'yon. Yun yung mga pinapayo ko sa ano, sa kaibigan ko, kasi nga kumbaga hindi talaga lalo nang hindi healthy para sa kanila na ganun. Sabi ko, "Baka mamaya pati kami scammin mo?" Ginanon ko yun, eh. <scoffs> Oo, kasi syempre sanay ka na sa ganyang kalakaran, eh. Pero 'yon ang kagandahan naman eventually, hindi rin naman siya tumagal dun parang na ay konsensya din siya, kasi parang grabe grabe na din yung mga naano nilang tao eh. 'Yun, kaya nakakalungkot lang din minsan isipin yung iba, wala talagang konsensya, parang wala silang pakialam kahit na ilang tao na yung maloko nila, kahit gaano kalaking halaga na yung na sinayang sa kanila nung tao 'yon, yung <chuckles> ano, 'yun yung ano ko sa kaibigan ko. Pero ikaw, ano ano para sayo yung ibig sabihin ng ano, tunay na respeto sa isang tao?
Mm. Na tapat. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Tama. Mm. Hmm. Hmm. Tama. Mm, hmm, mm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Ay, 'yun ang mahirap. <chuckles> Tama, mm. Mm. 'Yon. Hmm, hindi naman. Mm, Mm. Hmm. Kaya nga. Mm. Hmm. Mm. Mm, tama. Hmm. Mm.